Allora, ehm, diciamo che è stato un po' difficile perché ad esempio, uhm, mia sorella, mhmm, non condivide questa stessa passione che abbiamo io e mio fratello e quindi purtroppo, ehm, non lei non partecipa a volte, però a me dispiace tantissimo perché invece mi piacerebbe essere tutti insieme. Ehm, per esempio anche alla fiera che in cui siamo stati di recente lei non è venuta perché chiaramente non ha interesse e quindi, ehm, cioè, nel senso, mi è dispiaciuto tantissimo perché, ehm, non è potuta venire e purtroppo appunto quando, diciamo, ci sono interessi diversi non riesci, uhm, a collimare i desideri di tutti e quindi, ehm, non normalizzi che ecco. Un po' come mi succede anche per esempio con delle amiche, nel senso che io ho delle amiche, uhm, di lunga data, che con le quali appunto condivido una un'amicizia molto profonda, però questa amicizia è nata per i cont i vari contesti in cui ho vissuto, quindi la scuola, ehm, diciamo, l'oratorio esatto, la vita quotidiana, però anche oggi, ehm, a volte ci penso e dico: "In realtà non condivido nessun hobby con loro", e quindi, ehm, oltre a vedersi per per chiacchierare, per fare qualcosa insieme, però non è mhmm, non è come quando appunto hai quell'amica che come te è super, uhm, fissata con, che ne so, i concerti e andate insieme a tutti i concerti e quindi state tutti insieme, uhm, e quindi, insomma, sì, è un po' un po' dispiacere questo.
Mh-mh. Okay. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Erto. Mh-mh. Certo. Succede, diciamo. Mh, mh, mh, mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. La vita quotidiana. Mh-mh. Mh-mh. Mh, okay. Avete un'attività mh-mh. Certo. Okay.

Ah, e ehm, senti, ma secondo te quali sono gli hobby, uhm, che sono più adatti per creare legami? Nel senso, lo sport, per esempio, oppure, ehm, i viaggi, come dicevi con tuo fratello? E e perché? Cioè, c'è un hobby in particolare che aiuta a creare dei legami? Mhmm, che nella tua esperienza?
Allora sì certo no, probabilmente ci sono degli hobby che aiutano più di altri perché forse sono anche più, uhm, comuni a livello generale. Tipo, ad esempio, so che la danza è un hobby che, ehm, unisce moltissimo, per esempio, uhm, anche tanto tempo fa le mie amiche facevano danza insieme e questo le spingeva a vedersi 2 sere a settimana e quindi condividere i vari saggi, le varie, uhm, informazioni della della da cioè, della scuola di danza che, ehm, frequentavano. Uhm, anche la palestra sì, inso insomma in generale lo sport, ehm, unisce moltissimo, sì, perché ci sono tanti altri hobby, invece, che possono unire però sono un po' più selettivi. Per esempio, ehm, ti piace andare ai concerti. Benissimo, però, ehm, a me piace Taylor Swift e a te piace, non so, uhm, i Coldplay. Eh, lì cioè, lì è un po' un problema perché comunque
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Lo sport. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay. Cioè, l'hobby è lo stesso, però dici comunque la direzione che poi prende, appunto, il gusto personale fa okay. Mentre lo sport, per esempio poi anche c'è magari lo sport individuale o lo sport di gruppo che, oltre a creare legami, crea anche magari, non so, se pensi agli sport di squadra, uhm, una sorta di di anche di valori comuni, no. C'è l'idea della squadra, eccetera, quindi forse in questo eh.
Esatto. Certo, sì, sì. Infatti, uhm, per esempio il mio ragazzo, che lui, ehm, gioca a calcio, con i suoi amici della squadra ha creato un legame fortissimo, perché uhm, li lo li spinge proprio a vedersi, ehm, le s cioè, 2 sere a settimana a condividere la partita, uhm, a condividere, ehm, tantissime tantissime emozioni, parlare sempre di calcio, perché poi, sai, comunque è una passione molto forte, ehm, molto spiccatamente nel genere maschile e e quindi insomma loro, capito, si ritrovano sempre a parlare, a condividere questo questo hobby importante, e quindi lui con questi amici però ha creato anche un un fortissimo legame oltre allo sport. E quindi sì, no, è molto molto importante.
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Una passione sì, in comune. <chuckles> Sì, soprattutto. Mh-mh. Mh-mh. Certo.